Ja, erzähl doch mal, wie hat sich denn das Rollenverhältnis von Mann und Frau jetzt bei euch verändert?
Puh, also das Rollenverständnis, das, äh das hat wurde auf jeden Fall, ähm, geprägt durch Eindrücke von außen, würde ich sagen, am meisten. Und, ähm, zuerst kriegt man ja mit, äh, so wie das Rollenverhältnis z zum Beispiel zwischen mir also so, wenn ich z beobachte, dann würde ich so sagen, erst mal, wie das so bei der den Eltern so funktioniert., dass ich dann immer gesehen habe, zum Beispiel, dass mein, äh, Vater, äh, ja, der ha, ja, äh, also so, ich würde sagen so bei meinen Eltern war's ja ziemlich klassisch, das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau, ne? Der Mann, äh, geht arbeiten also, geht mehr arbeiten als die Frau, auf jeden Fall definitiv, äh, verdient mehr, sodass er auch, äh, f sozusagen für die Familie sorgen kann, dass er das Essen bezahlt. Wenn wir mal im Restaurant sind, dann, äh, war's auf jeden Fall unüblich, dass meine Mutter, äh, das Portemonnaie gezückt hat. <chuckles>
Mhm. Okay. Okay. Mhm. <chuckles> Okay. Aber war das eigentlich immer so, wo du sagst da das hat dich so seit der Kindheit ba ähm, begleitet, dass du sagst, also: „Seitdem ich zurückdenken kann, war's eigentlich immer so, dass mein Vater mehr arbeiten war und meine Mutter für mich und vielleicht meine Geschwister auch da war.“
Genau, also, auf jeden Fall definitiv. Also, so meine äh, so das war bei meinen Eltern so, das war auch bei meinem Onkel und Tante so. Also, das war in der Familie ziemlich weit verbreitet, dieser Eindruck, ähm, dass der Mann arbeiten geht und, äh, sich, äh, ne diese Finanz äh, so so diese finanzielle Stütze ist, für die Familie und, äh, dass die, äh, Frau dann, ja, so so in der Küche steht und, ähm, j sich um die Kinder um die Erziehung kümmert. Ähm, später dann ja?
Mhm. Mhm. Okay. Also okay also, es war jetzt nicht nur, dass du sagst, das war bei dir bei dem Beruf ganz klassisch, dass du sagst: „Mein Vater hat einfach mehr gearbeitet oder meinen Vater sehe ich halt immer nur am Arbeiten, sozusagen." Also, auch beim Haushalt würdest du sagen. War dein Vater denn jemand, der im Haushalt auch was gemacht hat, wie zum Beispiel vielleicht doch mal gekocht oder vielleicht hast du den mal mit 'nem Staubsauger gesehen oder eher gar nicht? <chuckles>
Mhm. Hm, nei nein, nein. Also, das ist so, ja, äh das auf jeden Fall 'ne gute Frage. Und zwar, weil, äh weil das auf jeden Fall, ja, f ne. Ich kann ich auch direkt mit nein beantworten, weil das hat man einfach das ist unüblich irgendwie dieses Bild, äh, wenn du, ne äh, ja, und, äh, vor allem im Alltag dann, also so au auch in in der Schule hat man zum Beispiel auch gelernt, ja, es gab ja es gab ja schon immer diese, ähm dieses Rollenverständnis. Also, was heißt immer, aber es war ja immer, ähm, ja, also sehr konservativ, würde ich sagen. Über die Jahrhunderte hinweg, so dass man hat ja damals zum Beispiel von den 3 K's gesprochen, ne, bei einer Frau. Also die Frau erfüllt alle 3 K's, Kirche, Kinder und Küche, ne?
Mhm. Mhm. Okay. Auch auch die Kirche? War das bei euch auch so präsent, weil du das gerade ansprichst?
Ne genau, ne, eher nicht. Also so, ne wir wir haben ja keine äh, wir wir sind ja ziemlich, ähm also atheistisch also so a atheistisch aufgewachsen. Das jetzt nicht, aber meine Mum war, ich würde sagen, in der Erziehung war könnte man zum Beispiel statt Kirche, Bildung, äh, ne, also so nennen, weil meine Mum war zum Beispiel immer also so zum Beispiel, man kennt das ja auch irgendwie so, meine Mama also so falls ich, äh, Mist gebaut habe in der Schule oder falls ich mal keine gute Note f äh, nach Hause gebracht habe, dann war meine Mama sozusagen diejenige, die mit mir geschimpft hat und eigentlich kennt man das vielleicht kennt k äh, vielleicht kannst du das auch verstehen so. So, der Va Vater ist irgendwie so alles egal irgendwie, ne, und
Okay, mhm. Okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja gut, er war ja auch ni auch nicht so präsent. Der hat ja dann auch nur die Hälfte mitbekommen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also deswegen ja ich glaube das ist 'n noch immer recht klassisch, wo du sagst, also will nicht sagen, die Mutter ist immer die böse, aber es war eigentlich immer die, die dann auch halt für für solche wie du sagst, sie hat geschimpft und mit Hausaufgaben und dann hat die Lehrerin angerufen. Es gab Ärger. Da war, glaube ich, eher immer deine Mutter, die die da halt, ähm, eingreifen musste sozusagen, ne?
<chuckles> Ja, definitiv. Also die nimmt dann, äh, 'n größeren Platz, glaube ich, als der Mann ein in der innerhalb der Beziehung. Es, äh ne, und das ist so 'n klassisches Rollenverständnis. Das, äh das habe ich auch miterlebt. Das ist immer noch so bei m m zwischen m meinen Eltern so, ne? Aber das ist jetzt ein Rollenverständnis, glaube ich, das sich zum Beispiel in meiner Generation nicht ei äh, so einfach übertragen lässt. Vor allem mit der hm, ja, mit dem mit dem mit solchen Bewegungen wie Feminismus und Emanzipation der Frau, ne? Äh, da merkt man ja auch so so, äh zum Beispiel dieses 21. Jahrhundert und ähm, äh, ne, da da da da profitieren ja eigentlich auch die Frauen von. Man hat ja auch gesehen so, dass F äh, Frauen auch viel mehr in ja, in so, äh, Führungspositionen gekommen sind, auch so zum Beispiel in Deutschland ja Angela Merkel und so, ne? Was ja vorher u äh, unvorstellbar war. Also, so da das das aktuelle Jahrhundert, ich würde schon sagen, ähm, ist, äh, viel zugänglicher für 'ne Frau, dass dass man nicht in solche alten Rollenmuster denken muss, das ähm
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. okay, mhm. Ja es ist schwierig. Ich denke es kommt da auch so 'n bisschen au auf die Familie an. Wie war das denn bei euch, weil du eben gesagt hast dein Vater war eher arbeiten und deine Mutter eher so im Haushalt. Wie sieht's denn aus, gerade mit so finanziellen Sachen? War würdest du da sagen: „Da war mein Vater auch derjenige, der sich um alles Finanzielle gekümmert hat.“ oder das dann doch nicht?
I Doch, definitiv. Also zum Beispiel, als meine Mutter einen Unfall hatte da oder als meine Mutter ihre Wohnung verloren hat, da also zum Beispiel, wir haben ja, äh, nicht immer zusammengelebt, ne? Und, ähm, genau, so so da war mein Vater da. Al also zum Beispiel meine Mutter hatte einen Unfall 'n Fahrradunfall und da hat sie ihre Zähne verloren und dann, äh, hat er auch die, äh, Rechnungen gezahlt, sodass sie neue Zähne bekommen hat. Und, äh, als meine Mutter auch, ähm, ne, ihre Wohnung verloren hat, da g sind wir auch zu meinem Vater hingezogen. Also so dass äh, da hat sich oft auch gezeigt so, dass, äh, ne also sozusagen dieser, ja, äh, d ne, dieser Sorger, diese So Sorgerrolle. Ja, genau, ähm, und
Okay, mhm. Mhm. Okay, mhm. Also er hat sich schon alles gekümmert, würdest du sagen? Egal, ob er jetzt zusammengelebt habt oder nicht die ganze Zeit, aber du siehst deinen Vater wirklich eher derjenige, der sich der so ja das große Ganze vielleicht mehr im Blick hatte, also der sich alles gekümmert hat. Und deine Mutter hatte eher ich will nicht sagen, diese kleine Rolle, aber hatte eher wirklich diese begrenzte Rolle, wie jetzt so Kinder und Küche, wie du schon sagst, so eher so dieser Haushalt und alles. Mhm.
Definitiv. Ja. Ja. Ja, also so ich würde ja, jeder hat halt so seine Rollen, ne, und deshalb genau seinen Part irgendwie. Und, äh, das hat man halt auch gemerkt. Das überträgt sich auch so auf unsere Generation. Aber ich ich sehe auch so
Seinen Part irgendwie, ne? Mhm.
andere Ströme, die, äh, sich ausdifferenzieren. Also sozusagen zum Beispiel a als ne, wenn man so so aufwächst. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch so das Bedürfnis irgendwie oder ich kenn's nicht anders oder leide unter diesem Zwang zum Beispiel, wenn ich, äh wenn ich eine Frau mich mit einer Frau treffe, dann habe ich ja irgendwie als Mann dieses Bedürfnis zum Beispiel, so wenn die Rechnung kommt wenn wenn man auf ein Date ist, in ein Restaurant essen geht, dann äh, ne, und die Rechnung kommt, dann, äh, ist es unüblich zu sagen: „Ja, ähm, teilen wir uns die Rechnung?“, ne? Ist ja ziemlich unüblich, dieses Szenario. Ähm, genau, und es e entsteht ja auch das kriegt man ja man wächst halt damit auf. Man hält so was für natürlich, aber es gibt mittlerweile auch, ne, natürlich auch andere Strömungen. Es gibt ja Frauen, die wollen ja, äh, emanzipiert werden die wollen sich emanzipieren. Und, ähm, da da f da kommen ja auch noch andere so so so so so, ja, äh, k also da muss man ja auch offen sein für andere Gewohnheiten. Manchmal hinterfrage ich das auch so, zum Beispiel
Mhm. Okay. Mhm. Okay. Aber wie siehst du das en wenn wenn du jetzt, äh, sagst jetzt mit dem Bezahlen im Restaurant? Gut, ich denke dein deine Eltern hatten ja vielleicht irgendwie 'n gemeinsames Konto. Da war ja wahrscheinlich egal nachher wer bezahlt hat, ähm. Nebenbei okay, aber we wenn du jetzt sagst, ähm, ähm, im Restaurant, wenn du jemand neu kennenlernst, ja, dann dann ich will nicht sagen, man will ja dann auch was, aber du willst natürlich dann auch glänzen und sagen: „Ja komm, ich bezahle für dich.“ Und du stellst dir den Abend vielleicht noch 'n bisschen anders vor oder möchtest vielleicht, dass dass ähm, dass man sich noch 'n zweites Mal trifft. Ich glaube, das ist das ist vielleicht noch mal was anderes. Aber, wenn du jetzt ganz klassisch in 'ner Beziehung bist, bist du dann jemand, der der sagt, ähm: „Meine Frau muss auf jeden Fall kochen können, weil das erwarte ich schon, ich kenn's auch nicht anders.“ Oder sagst du: „Nein, ich bin da, hm ich kann selber kochen. Also das ist jetzt für mich nicht ausschlaggebend.“
Ich glaube nicht. Glaube nicht. Ja. Genau. Naja, ne, ich ich würde schon sagen, dass ich da in dem Sinne bisschen moderner bin, weil ich koche auch zu zum Beispiel z ziemlich gerne selber. Naja, ich mag essen und ich äh, ne, ich interessiere mich dafür. Ich glaube, das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau ich habe ja gesagt so, ich bin ja da zwar damit aufgewachsen, aber hat sich bei uns jetzt nicht auf einen Schlag verändert, sondern Stück für Stück. Also so durch Gespräche, durch Erfahrungen auch, ne, durch ne durch, ähm, andere, äh durch Ro Rollentausch auch, würde ich sagen, ne? Es gibt ja auch Frauen, die äh die auch, äh, denke ich mal, so für Stabilität, äh, in einer Familie sorgen konnten, ne? Und, ähm, ja, wo man so Situationen, wo man gemerkt hat, okay, so war's früher, aber es funktioniert nicht mehr so ganz und
Okay. Mhm. Mhm. Okay und wenn du jetzt noch 'n Schritt weiter denkst. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht schon verheiratet bist oder Familie hast, ähm. Wenn du jetzt 'n w Schritt weiter, ähm denkst vielleicht mal an den Punkt, äh, wo es da halt darum geht, so Erziehungsurlaub zu nehmen. Es gibt ja auch so diese Elternzeit ganz klassisch, wenn man dann vielleicht, ähm, selber dann ja, wenn Kinder dann da sind. Wäre das was, wo du sagst: „Das könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch mal so 'n 1/2 Jahr zu Hause zu bleiben, wenn's wenn's natürlich von der Arbeit möglich ist.“ Oder bist du jemand, der sagt: „Ah ne, das soll doch dann lieber die Frau machen“?
Ja. Hm, <chuckles> ähm, gute Frage. Äh, ich wüsste da jetzt konkret nicht so, d äh, 'ne spontane Antwort drauf, weil, äh, also, so so ich möchte ja auch für mein Kind, äh, sorgen. Ich möchte also nicht nur finanziell, sondern auch, äh, erzieherischen Aspekt. Und da würde ich auch sagen, so so so Elternzeit oder, äh, so etwas in die Richtung, kann ich mir auch vorstellen, dass ich mich mal meinem Kind widme und nicht nur der Arbeit, vor allem weil man sich also so ich denke zumindest so, dass ich mich nicht mehr nur über meinen Beruf, ähm, identifiziere, so wie es viele früher getan haben. Ähm, ne? Und ich das meine ich ja auch. So mit der Zeit ist ja 'n anderes Bewusstsein da? Also so, äh, dass zum Beispiel Gleichberechtigung. Das heißt ja nicht nur, wir machen beide alles gleich, sondern es geht darum, Verantwortung und Wertschätzung neu zu definieren. Es geht halt darum, dass beides zählt. Also so, genauso, s ne? So so, also, im Sinne von, ja okay, ich i ich habe meine Karriere, aber mir ist es ja auch zum Beispiel wichtig, dass mein meine zukünftige Frau auch 'n Karriereweg einschlägt, also irgendwas macht, was sie als s für sinnvoll erachtet, ne? Und nicht nur irgendwie denkt so, äh, weil das das erwarte ich überhaupt nicht
<giggles> Mhm. Mhm. Mhm, na ja, klar. Mhm.
dass sie nur zu Hause zu sitzen hat und, ähm, in der Küche zu stehen hat, weil das ist für mich irgendwie, ja das wäre ja für mich langweilig. Ne?
Ja. Ja gut, es es pa es passt wahrscheinlich auch nicht mehr so in die Zeit, wo du eben schon gesagt hast. Es hat sich ja im im Laufe der Zeit viel verändert und ich denke, die Frauen von heute oder vielleicht auch schon in den letzten 30 Jahren oder länger, ähm, die haben ja auch alle 'n Beruf gelernt. Ich denke, die Zeit, wo du ich weiß nicht wie's bei deiner Mutter war, aber in 'ner bei 'ner bestimmten Zei in 'ner bestimmten Zeit, da haben die Frauen ja teilweise keinen Beruf gelernt, sind vielleicht irgendwie irgendwie nur so 'n bisschen angelernt geworden oder irgendwas. Die die hatten einfach nicht diese ganz klassische Berufsausbildung und haben vielleicht studiert oder was anderes noch gemacht, was natürlich in den letzten, sage ich jetzt mal, na, 20, dreiß oder 30 Jahren, würde ich sagen, absolut normal ist, dass jede Frau genauso 'n Beruf lernt wie wie 'n Mann auch. Also das oder würdest du das nicht so sehen?
Ja. Ja. Äh, doch, also, so ich habe also, ich finde, das Rollenbild hat sich doch stark gewandelt. Also, so früher äh, also, auch für Männer. Mä bei Männer hieß es ja auch immer so: „Männer sollen rational sein“ und, äh, f ne, also, immer auch im Gegenteil, ne? Also, so sozusagen Männer sind rational und Frauen sind emotional. Und ne und M Männer sind, äh, hart und Frauen sind weich. Also, so so so mit solchen mit solchen Begriffen wurde, ja. Ja, a ja auch mit Assoziation.
Mhm. Okay. Diese Vorurteile einfach, die waren das war ja war ja waren ja sind ja Vorurteile eher sozusagen.
N ja, d das war das waren Bilder, das waren Wörter, das waren äh also, so wurde auch irgendwie Identität gestiftet zwischen Mann und Frau. Das wurde, ne also, das wurde, das das ist tief verwurzelt in der Gesellschaft. Aber se ne, de so was kann man also, so was kann sich auch ändern. Und das Rollenbild hat sich ja auch stark gewandelt. Also, früher dachte ich zum Beispiel auch selber, stärke heißt, alles im Griff zu haben. Immer rational zu sein. Heute verstehe ich's zum Beispiel selber als Mann, dass es Stärke auch heißt, äh, verletzlich zu sein, äh, Emotionen zuzulassen. Also, so nicht nur immer ausm Weg zu gehen, ne? Und ähm, auf der anderen Seite sieht man ja auch, wie Frauen heute immer mehr Raum einnehmen. Das das ist ja das, was ich, ähm, ganz er ansprechen. Also, selbstbewusster sind, lauter, klarer in dem, was sie wollen. Und das ist auch inspirierend. Aber es vo ne, es ist auch 'ne Herausforderung für die Männer. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Also, so, weil weil es alte Vorstellungen aufbricht, an die man sich, wie ich sage, äh, unbewusst gewöhnt hat. Un
Mhm. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Na auf jeden fall, natürlich, ja. Mhm. Und wie siehst du das? Würdest du sagen, das ist jetzt, was dir jetzt in Deutschland be besonders aufgefallen ist, aber wie siehst du denn wie kritisch siehst du das denn, wenn du vielleicht so 'n Blick in so andere Länder denke jetzt natürlich so auch speziell so an grade Saudi Arabien und so, das sind natürlich Länder, wo das alles noch 'n bisschen anders ist. Würdest du sagen, es ist schade, dass die noch nicht so weit sind oder, äh, würdest du eher sagen, das ist 'ne ganz andere Kultur, die brauchen vielleicht einfach noch mal 100 Jahre länger oder so?
Ja. <snorts> Ja, also, so das ist ja auch das Ding, also, so so so deren Kultur ist ja, hm, wie ka also, ich will ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist ja schon, hm, in der Kultur so verwurzelt vorgeschrieben, dass diese also, so ne, dass dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, g äh, hergestellt wird ne, diese produziert wird. Also, so dass die sich davon lösen, da dazu müssten die halt 'ne komplett andere Denkweise aufstellen. Wir im Westen haben ja bisschen diese Werte, ne? Diese diese Gleichberechtigung, Emanzipation, sodass diese demokratischen Grundwerte, die es bisschen leichter machen, dass auch auf die Frauen weil ne, so so Gleich Gleichheit, Freiheit, das ist ja alles etwas so vereinbar mit der ähm, ne? Aber beim Osten, da ist es halt noch mal
Mhm. Hm, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ist noch ist noch schwieriger würdest du sagen weil es einfach doch ja okay. Aber was war wirklich sehr interessant, auch mal so jetzt mal so so deine Sicht, die Dinge so zuhören. Vielen Dank dafür.
Definitiv. Ja, gerne und danke für's Zuhören.